Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe ja jetzt zum Beispiel angefangen wieder angefangen, ähm, mit dem Online-Poker tatsächlich.
Mhm.
Genau, und, äh, da habe ich, äh, neulich beim Turnier mitgespielt. Das war zwar jetzt n nicht nicht kein hoher Betrag oder so, aber da bin ich halt von über 2000 Spielern 3. geworden. Äh, jo, das das hat mich dann schon sehr stolz gemacht, weil früher habe ich das schon mal gespielt und da war lief 's gar nicht so extrem gut. Und dann jetzt beim 3. Turnier oder so direkt 3. Platz.
Mhm. Okay. Mhm. Mhm. War das, äh, PokerStars oder was?